Oke jadi yi gini Kak, memang, eee, karena memang spesifik gitu ya, dan, eee, harganya juga iya iya segmented dan, eee, biayanya juga tergolong tinggi gitu ya, memang dari sananya juga tergolong tinggi. Jadi aku nih, eee, bergerak dalam, eee, jasa pembuatan dokumen keimigrasian, gitu. Jadi heeh, jadi kayak, misalnya orang Indonesia mau ke luar negeri, dia kan pasti butuh dokumen-dokumen yang dipersiapkan gitu, kayak visa, hal lain sebagainya, surat-surat, nah itu yang aku bantu, gitu ya. Ataupun orang asing gitu ya, kayak ekspatriat gitu ya, yang mau bawa istrinya ke sini, liburan dan lain sebagainya, gitu, ah itu juga aku yang bisa bantu Kak, gitu. Jadi, eee heeh, jadi memang hal tersebut yang, eee, aku pelajari dan waktu dulu aku kerja sama orang nih, oh lancar Kak, banyak dia dapet pelanggan. Makanya aku mau terapin di Indonesia juga, bagaimana, gitu Kak.
Segmented ya, berarti ya maksudnya, mmm. Oh oke, mhm. Oh oke, iya iya. Betul, mmm. Oh, iya iya. Iya. Oke. Iya. Wah, keren nih Kak, aku paham ya Kak ya, eee, apa, sekali lagi mau apresiasi, berarti Kakaknya apa, udah mau berusaha dengan baik ya, cuman memang belum ada tepat sasaran aja nih, gitu. Dan, tadi berarti, eee, targetnya adalah ekspat dan mungkin orang Indonesia yang mau keluar negeri gitu ya Kak ya, untuk membuat heeh untuk masalah dokumen dan visanya, biasanya gitu, oke. Nah, eee, seterusnya aku mau nanya, untuk anggaran marketing atau pemasarannya yang tersedia berapa ya yang Kakak akan apa ya, maksudnya, eee, mau untuk mengeluarkan gitulah ya, atau budget-nyalah, berapakah kira-kira Kak? Apakah memang banyak atau
Betul. Nah, iya seperti itu. Kalau s Kalau untuk ma jasanya itu untuk, eee untuk marketing-nya ya, nggak ada permasalahan sih, nggak terlalu besar juga sih Kak ya, terbatas ya. Sekitar, mungkin sebulannya Rp1.000.000-Rp1.500.000 aja sih Kak yang bisa aku anggarin, karena kan memang kebutuhanku masih banyak gitu ya, dan heeh, makanya, ah ya udah kita coba deh. Tapi, eee, secara keahlian aku punya gitu tuh, tapi untuk anggarannya nih masih kembang kempis sebenarnya gitu ya. Itu harus disisihkan dari, eee, pengeluaranku hari-hari gitu, seharian nih dari gajiku bulanan, ah itu aku sisihkan untuk pemasaran, seperti itu Kak.
Iya, pemasaran. Oke. Oh, biaya iya, mmm. Paham, iya iya Kak, mmm. Mmm. Oke, paham paham, mmm. Oke, paham, berarti memang karena masih ada kebutuhan yang lain juga gitu ya, jadi te eee, cukup terbatas ya. Tapi, tetap, setidaknya, eee, ada nih me ada anggaran pemasaran ya, eee, maksudnya nggak nollah gitu ya, tetap ada gitu. Wah, ini hebat juga nih Kakak, aku, eee, mungkin yang terakhir sebelum memberi saran, ada satu lagi Kak. Udah pernah Kak, mencoba promosi atau, eee, tes ombak ya, biasanya bahasanya tes pasar sebelumnya Kak?
Iya. Oke.